Bunun harici ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum, puzzle yapıyorum.
Ve şeyi soracağım bir de Evet, hani hani, spor haricinde de hobin var mı? Çok merak ettim, aslında onu soracaktım ben de sana şimdi. Hani, böyle, spor tamam, anladım. Spor hayatın büyük bir bölümünü, eee, kapsıyor. Peki, böyle, hani, işin dışında böyle vakit olduğunda yapabildiğin ve çok hoşlandığın başka bir şey var mı?
Tam da ben de ondan bahsedecektim. Eee, 1, eee, bireysel var. 2 de öznel eee, şey, eee, toplumsal var. Bi bireysel puzzle yapıyorum toplumsalda insan topluyorum. <chuckles> K evet, evet, evet.
Hı hı. A! Nasıl? Ya, arkadaş oluyorum diyorsun, sosyallikten hoşlanıyorum. Ay, ne kadar güzel bir şey bu yorum. Eee, peki nasıl yapıyorsun bunu? Yani, eee, nasıl tanışıyorsun insanlarla?
Iıı, genelde ben profesyonel bir, ııı, tutum takınmayı severim iş hayatımda. O yüzden, eee, iş hayatımda pek fazla şey değil de, böyle, enerjisini sevdiğim iş arkadaşlarımı hiç sorgusuz sualsiz, "Bugün müsaitsen seni yemeğe çıkarmak istiyorum." diye direkt, eee, teklif ediyorum. Eee, sonra benim, eee, belli başlı bir rotam var bulunduğum şehirde. İşim gücüm yoksa eğer o gün de, eee, sporumu bitirdiysem bara, pub'a çıkıyorum, öyle bakıyorum. Eee, ondan sonra t orada oturup, ııı, ya böyle şeyin önünde, barın önünde ya da kapının önünde sigara içerken her ne kadar sağlıklı yaşasam da s <laughs> Ama bir şeyi
Hımm. Hı hı. Hımm. Evet, şimdi o orası birazcık soru işareti oldu bende. <chuckles> Onu da bırakırsak bence çok daha iyi olacak gibi mi acaba? <chuckles>
şeyi seviyorum ya, hi hibrit yaşamı seviyorum diyebilirim. İyi
Hıı. A! Evet, aslında bak ne kadar enteresan bir yaklaşım bu da. Yani hem sağlıklı hem eğle Aslında belki de denge kurmaya çalışıyorsun diyebilir miyiz? Yani hem spor var hayatında hem çalışma var hem sorumluluklar var hem Bir de tabii ki yani insanın eğlenmeye ve, eee, sosyal bir şey olduğumuz için de eğlenmeye ve arkadaş bulmaya ihtiyacı var aslında. Belki hepsini birden yapıyorsun işte. Gayet dengeli.
Kesinlikle. Kesinlikle, <chuckles> haklısın. Ya, ben şey olmak istemiyorum sabahın 05.00'inde kalkıp da deli gibi 1 saat 2 saat koşmak istemiyorum Ben haya hayatımı, yani, dolu dolu yaşamak istiyorum. Her şey zamanına göre; yani işse iş, sporsa spor, ar sosyallikse sosyallik, alkolse alkol. Hiç yani, hiçbirinden de mahrum kalmak istemiyorum açıkçası. Dengede tutmak istiyorum.
Hımm. Evet. Hı hı.